何か将来の目標をお持ちですか？
ああ、そうですね。えっと。 あの、今、フリーランスで、ちょちょこちょこ仕事とかしてるんですけど、それ、その仕事も好きですし、あの続けたいんですけど。
はい。ええ。 はい。 ええ。
それとは別に、えっと、何て言うんですか、今そうその道を持ってなくて、あの
ええ。
不労所得？
ふ不労所得？はい。
あの、あの、英語で言うと、パッシブインカム、はい、らしいんですけど、その方面での収入の目処をつけることが
パッシブインカム、はいはい、はい。はい。
今、結構目標になってます。
私も同じです。パッシブインカム。<laughs> はい。
あ。 そうですよね、やっぱり、このなんていうんですか、年金がもうこの先どう、将来どうなるか分からないこのご時世で。
そうですね。
はい、かと言って、ね、自分が、まあ、もちろん働く気は満々で、あの、もう体の動く限り働きたいとは思ってるんですけど。
はい。
仕事を嫌いじゃないんで。あの、ただ、そうは言っても、自分の気持ちと体はまた別だったりするので、いいつ何時
そうですよね、はい。
働けなくなることがあるかも。ま、まあ、今貯金すればいいんですけど、その貯金があればいいんですけど。
ええ。
まあ、でもね、なんか。
やはり、うーん、考えますよね、そういうことをね。うーん、何があるか分からないから。
え、はいはい。 はい。
ええ。
で、その、ね、あの、やっぱり稼げば稼ぐほど、自分の人生に必要なお金からちょっちょっと余りが出たら、その分世の中にこう、貢献したり、お返ししたり
ま。 はい。 ええ。 はい。
出来るわけですし、やっぱり、無いよりはあった方がいいので。
ええ。 そりゃそうですよね。はい。うーん。
はい。なので、今なんかそんな世の中には色んな方法があるみたいですけど、どれに自分が合ってるのかちょっと今ひとつ分からなくて、今色々しば調べてる最中なんですね。
ええ。 あ、私もそういそういった感じです。やっぱりパあの passive income っていうのは、やっぱり、あのとてもいいと思いますけど、いろいろなね、やり方があるということと、あともう、わあの、もう million という人たちが、いやってるわけ、やったりやりたいと思っているわけですよね。だから、そんなに簡単ではないと思いますし、やっぱり、うーん、だから、やっぱり、ある程度のなんていうのかな、スペシャルな、あの product とか、何か niche がないと、あの難しいと思いますけど、でも、あの、ま、サイドビジネスとして始めて、それがこううまくいって、だんだん大きくなっていったらいいなとは思いますけどね。うーん。
あ。 はい。 はい。 はい。 はい、そうなんですね。 あ、みんな同じですもんね、気持ちはね、はい、そりゃ、はい。 はい。 はーい。 はい。 そうなんですよね。 はい。 あ、はい。そうですね、私が今、一番なんか羨ましいなと思うのは、あ、何て言うんですかね、版権？ 例えば。
ええ。
あの、もう今世界中の、あの キャラクターですけど、あ、まあ、ハローキティちゃんを生み出した方？
はい。 はいはい。
多分もう、一生収入に困らない方だと思うんですよ。
ま、そうですよね。はい。
もうこれだけ世界中でもてはやされていて、キティちゃんが。まあ、もちろんサンリオにも入ってるでしょうけど、彼女も多分なんかロイヤリティ的な感じで。
はい、はいはい。 そうですね。うん。
はい、もらってると思うんですよね。ま、なんか、すいません。え、はい。
もちろん、はい、ライセンシングね。でも、あの、すごくあの、なんていうのかな、あのフェイクも出てますけどね。フェイクで。うん、あの、カウンターフィットもたくさん出てますけれども、でも、いやあの、私の小さい頃からキティちゃんは人気ありましたし、あの、私の出身地の人なんですよ。
あ、そうですね、もうほんとに、あの。 あ、はい。 はい。 あ、はい。 あ、そうなんですね。
はい。あのクリエイトした方ね。はい。
なんか、ちょっとごめんなさい、お名前はちょっと覚えてないんですけど、何度かこうメディアに露出していられて、お、ちょっとお姿を拝見したことがあるような気はします。はい。
ええ。 あの、で、山梨王っていうね、山梨王っていう名前、何て言うのかな、最初はそういう、サンリオなんですけど、漢字にして山梨王なんですよね。
はい。 うん。 あ、はい。 あ、そうなんですね。初めて伺いました。え、山に
あ、はい。す
とかいう漢字ですか？
そうなんですよ。あの、山梨王っていう、あの、何て言うのかな、山梨王なんですよ。
はい。 はい。 ああ。あ、え、山梨県の方なんですか？そのあ、いや、山梨王ああ。
山梨、王なんですよ。 サンリオは は、や山梨王と書いて、サンリオなんですよ。もともと。
あ、あ、もともとそういう、ああ。じゃ、山梨県発祥なんですね、サンリオって。
はい。 っていうようなことを読みましたね。はい。
ああ、すごい。へえ、すごいですね。
昔です。うーん。だけど、すごく大きくなりましたね、ほんとにね。
はい。いや、すごい、もうサンリオさんすごいなと思って、いつも。でも、ま、マジに私はキョキティちゃんのココペーバージョンを作るっていうんじゃなくて、なんかそういう感じの
ええ。 はい。
ね、なんか例えば、有名なバカ売れになるキャラクターを作り上げるとか。
はいはい。
あ、なんかそういう系の
そうですね。
あの、そうですね、パッシブインカムってすごく憧れますね。じみ人に夢を与えつつ自分にもちょっと、ね、その分の見返りとして、そういうね、収入が入ってくるっていう、その感じが素敵だなと思って。
ええええ、そうですね。はい。 はい。あの、私若い頃はあの、バンドをやっていて、あの、え、それであの、ロサンゼルスであの、バンドで歌ってた時に、あのちょっと映画に出たんですよ。で、それが結構大きなえあの、でも全然その映画を見ても、私たちのバンドはもうほんとになんかこうブラーリなイメージだけで全然あの、顔も何も見えないんですけど、その、後ろのバックグラウンドのミュージックで私の歌ってる声と、ん、あの、バンドメンバーが歌ってる声がちょっと聞こえるんですね。で、それもちゃんとスタジオに行ってレコーディングしたんですけど、で、全然そのえ映画に映画に私たちはほんとに映らないんですけど、その実際にそこであの、しゅ収録して、で、有名なあの有名な俳優さんたちと一緒にケータリングのご飯食べて、そして収録してたんですね。そして、その映画が出た時に、あの、おっきな映画だったんですよ。ぜあの、皆さんも多分知ってると思うんですけど。で、そのそれをした時にね、あの、その、ただ私そそれで歌ったっていうことで、あの、その映画に出た時そこでキャッシュでお金もらったんですけど、あと、でもあの、スタジオでレコーディングしてそのあたしの歌があの、その、音楽に入ってるっていうことで、あの、印税が毎年はい入るんですよ。その映画の儲けの中から、ほんとにちっさいパッセンテージのね。で、それが、私知らなかったんですよ。で、あるきっかけがあって、そういうお金が入っているっていうことをがわかって、そしてそのその時にしたらもう何年か分こう、な何年分かこうまとまっていたので、結構おっきい額だったんですけど、まあ、それ以来はもう、なん10年も20年も経つとほんとにあの、その印税も少なくなって、もうほんとにスズメの涙ぐらいのものなんですけど、だからそれでやっぱり、いいなと思ったんですよ。パスイブインカムっていうのはね。い1回何か仕事をして、あの、すお金が毎年入ってくると。でで、ほら、私みた私たちみたいなあの、名もない人たちでもそうやって印税が毎年入るんだから、だからおっきいムービースターとか有名なムービースターがいくつも映画をやったらそういうのがやっぱりもっと、ドーンとおっきい金額が毎年来るわけですよ。そのその映画がどこでプレイされたか、テレビで何回プレイされたか、ね。で、DVD のフォーマットになった時に結構値段があの、印税が結構上がって、ビデオから VHS から DVD になって、で、それがブルーレイになってって色々あるじゃないですか。で、そのたびに、ある程度印税が多くなるわけですよね。だから、私たちみたいな名もないものでもそうやってすこしもらえるのにもらえるから、だからやっぱり有名な、い俳優さんたちってのはいくつも映画やってるともう、ね、結構決まった、毎年たくさんたくさんお金が入るんだと思いますよ。
え、かっこいい。 はい。 ええ。 わあすごい。 はい。 ああ、はい。 ええ、すごい。 はい。 ええええ。 はい。 はい。 はい。 へえなんだろう、すごい。はい。 はい。 ええええ。 はい。 あ あ、なるほど。あ、じゃあええ。 ええええ。 はい。 はい。 ええええ。 ああ。 ええええ。 <laughs> はい。 いや、素敵。夢があります。はい、はい。 はい。 はい。 はい。 ああ。 はい。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 うわ、すごい。はい。 はい。 はい。 はい。 ええ。
うーん、だから1回何かをプロデュースして、それであの、何年後もね、あの、インカムが入るってことはとってもいいことですよね。
はい。 そうですよね。
うん。だから、私も何かそういうことをね、あの、やってみようと思って、ま、いくつかちょこちょこっとトライしたんだけど、全然成功しませんでしたけど、ちょちょっとね、いろんないろんな方面から。でも、これからももっとほかのあの、可能性にいろいろ挑戦していきたいと思ってます。
はい。 はい。 ああ、残念。はい。 あ、そうですよ。道はひとつじゃないと思います。
はい、そうなんですよ。やっぱりみんな、やっぱりお金ですよね。目標を持って、将来こう、何て言うのかな、安泰というか安心して暮らしていけるって言ったら、やっぱり先立つものですよね、お金はね。
ええ、はい。 そうですね。 ええええ。 はい。 そうですね。すその、なんか別にその、もう
うーん。
ね、余ったら余ったで別にどこにね、寄付とかすればいいわけですし、なんかそれってね、社会貢献になりますし。
そうですね、えらい、あね、うん、あればあるに越したことないですね。うん。だから私はええ。
やっぱり、あればあるに越したことはないと思います。 はい。 なんか先ほどのはい、お話でちょっと思い出してますしたけど、マイケル・ジャクソンって、今でも年間何億とかっていうその過去の
はいはい。あのええ、印税がね。はい。
そういう印税とかはい、入ってくるらしくて、やっぱりすごいスターは違うんだなと思って。
そうですね。でうーん。
ええ、なんかそういうことですよね。日本でもなんかこう、よいい今言わないのか、なんか一発屋とかっていう、ね、なんかロックバンド
<laughs> はい、あのアメリカでも言いますね、ワンヒットワンダーって言いますね。うん。でもワンヒットワンダーではほんとに1曲がすごくヒットしたっていうね。でも、その人たちをインタビューすると、ワンヒットワンダーでもノーヒットワンダーよりはいいって言いますよ。いっきょくでも売れてよかった、それで家が建った、それで子供にが大学行かせた、それで今でもそれで今でも印税が入ってくるっていうふうに。で、今ほら、いろんな若い人たちが昔の歌をサンプルするじゃないですか。
あ。 ああ、そうなんですね。ワンヒットワンダー。はい。 はい。 あ、そうですよね。うん。 ええええ。 あ、はい。 あ、はい。
うん、で、それでまたお金が入るとね。だからうーん、いいんですよ、1発屋でも。<laughs> ゼロはうふん。うん、0発屋でもいいんよりはいいんですよ。0、ゼロよりも、うん、ひとつでもおっきなおっきな曲が売れればね。うん。
あ、そうですよね。 いや、そうです。いや、ミュージシャンって夢があるなと思いましたね。 いや、そうですよね。はい。 なんかいっぱつやってちょっと小馬鹿にしたような感じですけど、でもそのその1発はあげあげるのがどれだけ大変かってね、思えば。はい。
そうですよね。うん。 そうなんですよ。うん、それでまた年取ってからも、例えばそういうあのワンヒットワンダーの人たちを集めたコンサートとかあるんですよね。その昔の昔ヒットした曲をね、そのその人の曲は多分みんなが知ってる曲は1曲か2曲ぐらいしかないけど、そういう人たちを10人ぐらい集めたらおっきなコンサートになると。で、それでツアーしたりするんですよ、80年代の、あのツアーとかね。
はい。 あ、へえ、面白い、はい。 はい。 はい。 はい。 あ。 え、そういうの絶対聞きたい人いると思います。
うん、もうオーディエンスはいますよ、年配の人たちとかね。うん。
あ、はい、ね、そうですよね。なんか昔懐かしのね、曲がたくさん楽しめるの。
そうなんですよ。結構そういうコンサートありますよ、近頃。
ああ、ええ、そうなんですね。いや、それはそれで楽しそうですよね。
うん。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
はい。 あ、そうですよね。はい。 ああ、確かに。 へえ、そうなんですね。 ああ、なるほど、はい。 はい。 ああ、はい。 ええ。いや、そうですよね。 はい。 はい。 そう。 ですね。なんか、こう、こう、株とかで、まあまあ、それも時間かかりますけど。
はい。
ただ単にこう、ね、株を売買して。 おお金をね。 得るよりは、なんかこう、ひね、そういうなんか一つ、バーンってヒット商品ヒットソングみたいなの出して、ね、なんか誰かが1人でも、いいと思ってくれて、そういういい思い出のね、一部になれるんだったら、そっちの方が私はいいかなって。はい。
はい。 そうですね。うん、はい。 そうですね。株とかもストックとかって本当にリスキーですからね。
まあまあでも、世の中のね、億万長者の方々はみんなやってることなので。
うん。 うん。でもその人たちはもともとリソースがあったから、たくさんたくさん賭けることもできるわけじゃないですか。うん。やっぱり本当にリスクを持ってこう賭けて、もう全部なくしちゃった人とかいますからね。
あれですけど。 あ、はい。 そうですよね。 ああ、結構怖い世界ですよね。はい。
そういうのが怖いです。うん、怖いですよ。やっぱりお金も、もともとお金持ちの人たちっていうのは賭ける金額も大きいし。でうん、それで負けても別にどうってことないし、みたいな感じ。ええ。
あ、はい。 そうですね。もう、もともとの土台がね、ちょっと違うっていうか、はい。
そうなんですよ。ま、あの、ええ。
ああ。いやなんかね、見つかるといいですね。
目標に向かって頑張りましょうね。はい、ありがとうございました。
はい。はい頑張り私も頑張ります。はい、ありがとうございました。